Oke jadi benar-benar langsung ada perubahan nah ya, Kak, ya. Nah, kalau misalkan kayak, Kakak, sendiri nih ya, ini dengan kondisi sendiri gitu ya, Kak, ap eee, kalau misalkan saat itu posisinya, Kakak, tuh tipikal yang kayak praktik praktis aja gitu kan nggak usah banyak terlalu dipikirin atau, Kakak, misalkan tipikal yang, aduh nanti makan di mana ya? Atau misalkan, eee, pulangnya harus jam berapa ya? Kayak semua diatur lagi gitu, Kak.
Mhm. Iya. Mmm. Eee, aku tipe yang kedua sih, Kak, harus diatur sebenarnya, jadi
Oh, harus diatur.
sebenarnya waktu aku mutusin kayak, eee, apa ganti tempat, lokasi itu sebenarnya agak impulsif ya kalau dibilang iya, keputusan yang kayak nggak terlalu panjang dan ini sebenernya diluar kebiasaanku, Kak, karena aku gak pernah kayak gini.
Mhm. Oh, koy berarti yang biasa semuanya direncanakan, tiba-tiba impulsif gitu, ya?
Iya, heeh. Tapi meskipun impulsif, aku di ketika diperjalanan itu kan lumayan ya, Kak, perjalanan sekitar 40 menit lah di dalam kereta, itu aku cari informasi dulu gitu, jadi sempet beli tiket juga secara online ke kuil itu terus kayak, nanti aku harus naik apa naik apa, itu paling nggak aku sudah ada gambaran, ketika nyampe.
Iya. Oh, jadi walaupun ada perubahan rencana tetap ya, Kak, semua tuh harus diperhitungin juga gitu ya. Enggak langsung jalan-jalan aja gitu ternyata.
Mhm. Iya, mhm. Benar. Benar, Kak, karena sempet sempet ini, Kak, kalau aku boleh cerita ya, Kak, itu aku sempet ada kejutan juga pas nyampe stasiunnya, Kak.
Nah, pad mhm. Mhm, gimana tuh? Wah, apa tuh kejutannya?
Jadi aku nggak tahu kalau kan, ternyata sistemnya, eee, kereta di Jepang sama di Indonesia tuh beda, Kak. Kalau di Indonesia kan heeh, kalau di Indonesia tuh kita tap itu kan kita bayar, Kak, terus masuk kan. Nah, kalau di sana nggak. Jadi kita bayar ketika kita keluar, gitu. Jadi kita ketika tap kartu pertama itu, itu tuh kita belum dikenakan biaya apapun. Nah, begitu kita keluar baru kita, eee, tahu nih harus bayar berapa. Nah, tahu nggak sih, Kak?
Oh, bedanya gimana tuh? Mhm. Oh, ya. Oh, oke oke. Mhm mhm.